Mhm, aku setuju banget sih, Kak, karena, eee, dulu aku tuh sempet denger kabar ya soal ini nih, eee, masa-masa pemerintahan Daendels. Jadi mungkin sedikit banyak Kakak mungkin tahu ya beritanya kalau kan di sejarah yang di buku sejarah yang kita pelajarin itu kan konon katanya dulu itu rayek rakyat kita tuh dis disuruh kerja paksa tanpa ada imbalan sepeser pun atau mungkin imbalannya itu malah apa ya, kurang layak gitu loh untuk diberikan gitu kan. Nah heeh, bener tapi nih ya usut punya usut, eee, ditemukan itu bukti pembayaran, eee, dari pihak Belanda yang dikirim ke Gubernur Jawa saat itu aku lupa namanya siapa, tapi Berarti kan di sini ada bohong dong, ada kebohongan dong karena, eee, sejarah yang beredar di masyarakat nih bahkan aku pun di sekolah itu belajar itu
Iya. Mhm. Apa? Iya. Ah. Iya. Mhm. Iya. Iya. Mhm. Kerja rodi gitu kan ya. Terus? Mmm. Mhm. Oh. Oh, oke. Iya. Iya. Heeh.
aku tahunya kalau rek rakyat kita tuh dipaksa disuruh kerja dan enggak dibayar. Tapi kok ada penemuan bukti pembayaran upah pekerja, berarti ini siapa yang salah? Apakah gubernurnya itu bayar orang untuk nulis sejarah yang bagus-bagus atau mungkin dari apa namanya, emang ya pendahulu kita aja nih yang agak kurang ya karena udah praktik udah ada praktik korupsi sejak zaman dulu itu kan. Aduh ngeri banget ya, Mas, ya.
Iya. Eee, upah. Heeh. Iya. Mhm. Mmm. Mmm. Ya. Iya, itu berarti kan sejarah yang kita pelajarin bohongan kan berarti, ya mungkin harusnya berarti kalau misal nih ya, misalnya, gubernur ini dia merupakan orang Jawa ya, bukan orang Belanda, ya berarti kan dia seharusnya punya ini kan semacam tanggung jawab gitu ya buat memberikan upah kepada pekerjanya. Dan ini kalau misalnya yang ternyata yang nggak ngasih upah itu gubernurnya, orang Jawa, itu cukup ini nggak sih prowe problematik itu? Karena kan iya, karena kan berarti orang Jawa sendiri, dia enggak peduli gitu dengan orang-orang dia.
Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Bener. Mhm. Mhm. Banget. Mhm. Nah, egois ya.
Iya, egois, serakah gitu jadinya.
Mhm. Iya iya iya iya, aku setuju banget sih itu karena aduh, itu agak rame banget sih kemarin dan itu kalau apa ya, kalau bisa dibilang tuh berdampak banget itu loh. Apalagi untuk kepercayaan anak-anak muda ke pemerintah gitu kan. Kayak
Mhm. Mmm. Iya. Mhm. Iya.
yang selama ini yang kita tahu kita dijajah, kita yang apa namanya, menderita. Eh, tapi kita dijajah dan mende menderita tuh karena orang-orang kita sendiri gitu loh. Jadi tapi ini marahnya mau dibawa ke mana? Tapi, kok udah kayak gini, agak bingung juga enggak sih Mas, kalau kayak gitu?
Mmm. Mhm. Iya, karena orang sendiri. Iya. Iya, agak bingung karena ternyata orang kita sendiri, rakyatnya sendiri itu bikin kita menderita ya, itu jadi agak gimana gitu. Yang awalnya kita kan awalnya itu kan kita hanya menyalahin para penjajah ya. Tapi ternyata ada campur tangan dari orang kita sendiri, waduh. <chuckles>
Mhm. Iya. Bener. Mhm. Iya.

Halo, pagi Kak, ketemu lagi nih ya.
Halo, selamat pagi. Iya nih. <chuckles> Mau ngobrol apa nih kali ini?
<chuckles> Eee, mungkin e nih kita ngobrolin tentang ini ya sejarah ya, kalau mau ya.
Oke boleh, gimana tuh?
Iya, kayak mungkin nih kalau menurut Kakak, eee, kan sejarah itu kan dia apa ya, mungkin kalau kita lihat dari bahasanya kan history ya kalau bahasa Inggrisnya.
Mhm. Iya. Mhm.
Nah, kan history itu kan artinya his story berarti kan itu, eee, ibaratnya kayak itu merupakan cerita dia gitu kan ya his story gitu. Nah, jadi kan sejarah yang kita tahu sekarang itu kan sebenarnya kita bisa bilang itu ditulis dari oleh orang-orang yang emang berkuasa kan ya. Karena kan mereka yang punya kekuatan, mereka yang punya pengaruh buat menulis sejarah gitu, menulit menulis cerita yang kita tahu sekarang. Jadi, eee, sehingga nih kalau menurut Kakak, bagaimana perasaan Kakak kalau Kakak tahu nih sejarah ini tuh ditulus ditulis ulang tanpa perlu tanpa fakta aslinya gitu.
Mhm. Hmm. Iya, benar. Mhm. Benar. Mhm. Mhm. Mhm. Aduh kalau ditulis ulang tanpa fakta aslinya, eee, mungkin agak gimana ya, kalau dibilang mau marah juga buat apa ya, karena bukan pelaku sejarah juga nih. Tapi yang pasti rasanya akan aneh banget nggak sih karena, eee, bisa jadi nih kemungkinan nih, kemungkinan ternyata malah sejarah yang beredar di masyarakat itu bukan hal yang sebenarnya dong, malah itu mungkin bisa jadi faktanya lebih buruk dari apa yang diberitakan atau yang jadi si apa, tulisan sejarah itu, yang pasti kecewa, tapi kayak, "Aduh ngapain sih?" gitu loh kayak, "Ini maksudnya apa?" gitu.
Mmm. Mmm. Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Iya. Mhm. Iya. Mmm. Mhm. Mhm. Iya, karena aku rasa sebagian sejarah kita saat ini tuh merupakan hal karangan gitu, enggak sesuai dengan fakta yang terjadi. Kayak mungkin kalau kita lihat di Indonesia, eee, aku rasa sejarah pas masa-masa Orde Baru itu agak susah buat ini kan, susah buat cari tahu gitu. Karena ada banyak informasi di era itu yang sangat restriktif, eee, agak susah buat disebar atau kayak ditulis gitu kan. Jadi, eee, informasi yang kita tahu sekarang biasanya kan kalau enggak dari media berita yang itu bisa aja dikedot dikendalikan oleh pemerintah, ya paling infonya itu kita terima dari orang-orang yang pernah hidup di era itu gitu kan. Kayak dari orang tua gitu yang udah banyak pengalamannya. Jadi, eee, menurut aku kalau misalnya kita mau tahu fakta aslinya, kita mungkin harus, eee, ngobrol dengan orang langsung. Ya dengan pelaku sejarah itu, dengan orang-orang yang udah hidup di era itu, daripada kita hanya hanya nyari hanya nyari informasi dari buku atau dari berita. Karena kan itu biasanya agak bias ya, dia agak memihak ke satu sisi gitu. Jadi mungkin nggak sesuai dengan fakta, gitu sih, Kak.
Mhm mhm mhm. Mhm. Bener. Mhm mhm mhm. Mhm. Hmm. Benar. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Bener bener. Mhm. Mhm. Pelaku sejarahnya ya? Mhm. Iya, i Mhm. Nah. Benar.